بُص يعني على حسب الشخص، يعني أنا ممكن في ناس كده باحفظ ماء- ماء وجهي جدًا معاهم وأصلا مش بارد عليهم أصلًا يعني اللي هو
الكرامة بقى وكده.
م م م مش بس كرامة، ممكن الشخص ما يكونش بيعني لي هذا الكم من الأهمية يعني، إن أنا أقعد أصلًا أتكلم معاه، أعاتبه وأنت ف وأنت قصدك كذا أو أنت مش قصدك، الناس دي م مش فارقة لي حاجة، يعني أنا بالنسبة لي على حسب الش بالضبط كده على حسب الشخص اللي قدّامي، أنت شخص قدّامي فارق لي ومهم في حياتي وعارفة إن أنت بتحبني، بس إحنا عادي بنتخانق وكده، عادي هاقعد بقى وأفَهِّمَك وَتفَهِّمْنِي ويبقى في مناقشة وتقول لي أنا قصدي وأقول لك أنا قصدي، لكن لو شخص ما يعنيليش آه لكن لو شخص ما يعنيليش ف يعني تمام، <laughs> اعمل اللي أنت عاوزه يعني <giggles> آه.
مش أولوية. صحيح. امم. جميل أوي. وتوصلوا لحل. حلو طيب سؤال أخير مثلًا إمتى تحسي إن ال المشادة اللي ما بينكم أو سوء الفهم اللي ما بينكم احتاج طرف تالت إن هو يتدخل، عشان آآ يوضح الدنيا ما بينكم أنتم الاتنين، إمتى تحسي إن ده لازم يحصل؟
آآ، بُص يعني م م ما جربتش الموضوع ده قبل كده، بس يعني من وجهة نظري، لمّا كنا عملنا الExercise بتاعنا كله، لمّا أنا أكون هديت آه لمّا أنا أكون هديت والطرف اللي قدامي يكون هدي، لمّا قعدنا مع بعض وكل واحد قال وجهة نظره بكل الوضوح، و وأنا كان قصدي إيه من الكلام وهو كان قصده إيه من الكلام، ولسه Still في حاجات، أعتقد بقى ممكن يعني يبقى في طرف تالت يخش، بس قبل الإكس لازم الاتنين ي ينفذوا الExercise كله آه.
اهم. حلو. كل حاجة. جميل. امم.

باقول لِك إيه، في حياتِك اليومية، ومواقفِك اليومية اللي بتتعاملي فيها مع الناس وكده، أحيانًا بيحصل سوء فِهم ممكن يحصل، فإزاي بتتعاملي لو حصل سوء فِهم؟
آآ، بُصّ، طبعًا هو موضوع سوء الفِهم ده بيحصل كتير أوي، آآ ف ف في حياتنا بقى العادية، في الشُّغل ما بين صحاب أي حاجة، و وبعدين بيت بي يعني أنت ساعات بتفهم اللي قُدّامك غلط، وساعات اللي قُدّامك بيفهمك غلط، فسوء الفِهم بالضبط كده، فاللي هو يعني باشوف دايمًا ال يعني أول حاجة خالص يعني لو أنا قُلت حاجة وحد فهمني غلط، أول حاجة خالص باقولها إن أنا لو أعكس الموضوع، آآ، لو أنا فهمت حد غلط أنا آسفة آه، ب أول حاجة باقولها اللي هو لو فهمني أنا غلط، كنت أنا هاحب يبقى بيعمل إيه، يعني فاهمني؟ ف
صحيح. مضبوط. حاجة مُتبادلة. آه. آه. بتبدّلي الأدوار وتحُطّي نفسِك مكان الشخص.
بالضبط كده، بالضبط، ف ف ف فباشوف إن هي حاجة مُهمة، إن إحنا نفكّر م كُلّ واحد من من مكان التاني، عشان يعني الأمور تبقى سلسة أكتر يعني.
امم، امم. طَب أحيانًا بتحِسّي باستفزاز مثلًا بسبب سوء الفهم ده، أو إن حد بيستغلُّه في إنه يستفزِّك؟ والَّا بيبقى غالبًا بتحِسّي إن هو سوء فِهم مش استفزاز؟
آآ، بُصّ، هي أنا بالنسبة لي على حسب المرحلة العُمرية، يعني مثلًا أنا كنت زمان وأنا أصغر شوية أكثر شبابًا، <laughs> آآ، كنت باحِسّ إن ال آه لأ، ده دي صاحبتي مثلًا لأ دي بتستفزني، دي عايزة تضايقني، دي مش عارف إيه، <tsk> ف باحِسّ بقى إن الواحد لمّا بيكبر بيبقى بيشوف الموضوع من منظور مختلف، يعني أنا دلوقتي
حلو. امم. وأنتِ صُغيرة ما كنتيش حاسّة بمفهوم أصلًا سوء الفِهم ده؟

آه، يعني هو أصلًا وأنت صغيّر كده بيبقى عندك حماس كده و وenergy و وتفتُّح للحياة و وتخش بصدرك كده في الدنيا، فعادي بي بيبقى عندك اللي هو ال القناعة إن أنت ممكن تتخانق مع أي حد في أي حتة في أي وقت واللي هو تاخد كل حاجة بحمأه آه، ف ف فهو ده طبعًا يعني مع أول حاجة بقى بالنسبة للصحاب بالذات اللي هو تقوم بيبقى في حوارات وبتاع بس يعني الموضوع بيقِل شوية لمّا بنكبر.
آه فهمتِك ه مضبوط دي حقيقة فعلًا. م مفهو ولمّا كبرتِ بقى بدأتِ تحسي بإيه؟
بُصّ بقى لمّا كبرت آمم، يعني يعني دلوقتي لو في حاجة بتتقال غلط، الأول يعني أنا أول حاجة باعملها إن أنا مثلًا مش بارُد في ساعتها ممكن مثلًا أتض أتضايق من الكلمة فخلاص طب أستنى كده أنا أهدا شوية يمكن المشكلة عندي أنا فهمت غلط وبتاع، لو طلعت أنا فهمت غلط فعلًا بأبدأ أسأل بقى: هو أنتِ كان قصدِك إيه، هو أنتِ لمّا قلتِ لي كده كان قصدِك إيه عشان
إمم. آه اهم. يعني أنتِ بتستخدمي بتستخدمي طُرق معيّنة عشان ت تتعاملي مع الموضوع مثلًا. طب معلش ادّي لي كده موقِف مثلًا آآ، حصل معاكِ في في شغلِك في في بيتِك مع صحابِك في الشارع أي موقِف آآ، باحاول يعني أفهم منه بشكل أسهل، وتحكي لي فيه بقى ال الtechnique اللي بتستخدميه
امم. بُصّ يعني حصل أ أ آه، يعني حصل مواقف كده كان يوم عندي يوم زحمة جدًا، جدًا، كان عندي مشاوير كتير بعد كده كان عندي meeting ومش عارف إيه، واحدة صاحبتي هي مش صاحبتي بجد هي أختي يعني، المهم كنا بنتكلم ك آه بالضبط، فكُنا بنتكلم على WhatsApp كده وبتاع، <tsk> المهم يعني راحت قالت لي جملة كده، رُحت أنا يعني بعتت لها voice note اللي هو بجد قُلت لها: امم، "فكِك مني وما تتكلميش معايا النهارده خالص"، قُلت لها كده بالضبط.
حلو. آه أكتر من صاحبتِك بكتير.